Also, hm, es gibt Nachspeisen, aber ich bin da nicht ganz so so drauf fokussiert. Also, mir ist 'ne schöne Suppe vorweg lieber, aber als Nachspeisen, gerade wenn wir dann am 25. zusammen mit meinen Brüdern und Familien da sind, da macht meine Nichte immer so 'ne Quarkspeise. Ähm, das wird ganz klassisch ähm, das ist, ähm, Sahne und und Speisequark wird verrührt und dann also, Sahne wird natürlich geschlagen, dann verrührt. Ähm, dann kommt in so 'n Gläschen unten so 'n paar tiefgefrorene Himbeeren rein, dann kommt die Quarkspeise obendrauf und dann kommen hier so Cookies klein ge klein gehauen mit so mit so 'nem Nudelholz <chuckles> obendrauf. Und, äh, mein Bruder hat so tolle kleine Gläschen, wo man das dann portionsweise gleich für jeden so abfüllen kann, ähm, als eine Mahlzeit. Und das wird's auf jeden Fall am 25. geben. Ich denke, bei uns auf Heiligabend wahrscheinlich nur Eis. Also, ich brauche nicht unbedingt Nachtisch und mein Mann und meine Tochter lieben Eis. Die sind dann ganz glücklich, wenn's 'ne schöne Kugel Eis oder 2 als Nachtisch gibt.
Mhm. Mhm. Ja. Ah, lecker. Mhm. Mhm. Ah. Und dann einfach Kugel Eis oder noch mit 'm Sößchen drauf? Also, irgend 'n einfach hauptsächlich Eis, okay. Ja. Mhm.
Nö, reicht eigentlich Kugel Eis dann ja, also, Hauptsache Eis <laughs> dann eher.
Ja, aber das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt haben wir ja schon 2 Weihnachtsfeiertage bei den den also, den 3. hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wo findet wo feiert ihr den?
Hm. Also, theoretisch genau, den 26. werden wir bei meinen Schwiegereltern sein. Aber ich weiß noch gar nicht, wie wir es dieses Jahr machen, weil meine Schwiegermutter gesundheitlich, sage ich mal, im letzten halben Jahr stark stark abgebaut hat. Äh, und deswegen, ähm, denke ich nicht, dass sie selber noch kochen kann. Vielleicht kommen wir nachmittags auf 'n paar Plätzchen vorbei. Ich ich weiß es noch gar nicht. Das ist ist alles noch so 'n bisschen in der Schwebe, aber sonst waren wir ganz klassisch immer da und da gab es dann auch meist immer, ähm auch oft gab es da auch Wildschwein und Rouladen. Das war auch so das klassische Essen, was sie sonst die letzten Jahre auch immer zubereitet hat.
Also, den 2., meine ich, also Ah, genau. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ja, okay, gut. Und dann muss man jetzt einfach gucken, was was jetzt dann quasi ansteht.
Genau, was was was kommt. Wir wissen, da müssen wir noch mal jetzt in Ruhe in der Familie drüber sprechen, was da kommt. Aber ich denke, wir werden hingehen, aber man kann ja auch sich nachmittags treffen, isst ein paar Plätzchen oder oder vielleicht bringe ich was mit oder vielleicht auch meine Schwägerin noch was. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir uns da abstimmt für den 2. Weihnachtsfeiertag.
Ja, okay. Und wenn du jetzt mal so die letzten Jahre zurückguckst, gibt's irgendwas, was sich denn auch verändert hat bei den bei den Speisen bezüglich an den Feiertagen?